เฮ้ สวัสดีค่ะ คุณหมวกค่ะ
สวัสดีค่ะคุณบ้าน
ค่ะ เจอกันอีกแล้วค่ะ วันนี้เป็นไงบ้างคะ?
วันนี้ก็มีคนหนึ่งค่ะ เขา inspire ให้เราแบบอยากทานชานมไข่มุกมาก <laughs> <laughs> เราก็เลย เราก็เลยแบบว่าสั่งไข่มุกมาดื่ม เพราะว่าไม่ได้ทานไข่มุกมานานมากแล้วค่ะ อะไรอย่างงี้ เออ อือฮึ อืม
นี่ <laughs> รู้เลยว่าจะพูดเรื่องอะไร ค่ะ ยินดีค่ะ <chuckles> อะฮะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็ระวังนะคะ เพราะว่ามันติดค่ะ พอเริ่มกินแก้วหนึ่ง วันถัดไป แล้ว ก ส มันก็จะเริ่ม ช ใช่ มันก็จะตามมาเรื่อย ๆ เป็น แพตเทิร์น อือฮึ
ก็จะเริ่มมีแก้วที่ สอง จริง ๆ มี อ่า มี อ ย เมนูในใจอะค่ะ ก็คือแบบว่า แบบอยากทานมากเลย มันจะมี ส อ่า นมเผือกค่ะ ชานมเผือกของ GAGA ที่มันมีโมจิอะ แล้วมันกลับมาเดือนเนี้ย แล้วคือแบบ ใช่ อยากกินมาก แต่แบบรู้สึกชอบไอ้ตัวโมจิที่มันแบบ มันคล้าย ๆ พุดดิงที่อยู่ในแบบ อ่า ชานมอ่ะค่ะ
ค่ะ GAGA อือฮึ ชื่อร้านชานม GAGA เหรอคะ?
ใช่ค่ะ จี-เอ-จี-เอ ค่ะ อร่อยทุกอย่างเลยนะคุณบ้าน
อ๋อ อาจจะไม่มี อือฮึ ที่กรุงเทพเหรอคะ ทีนี้?
อืม ๆ ๆ ใช่ ๆ ช อาจจะมีสาขาน้อยอยู่ค่ะตอนนี้ แล้วมันก็ค่อนข้างแพงนะคะ รู้สึกว่าทานทุกวันอาจจะไม่ได้ อาจจะต้องให้ลิมิตตัวเองสัก
อ๋อ อะฮะ ใช่ เพราะว่าถ้าเกิดว่าในห้างถ้าชอบที่สุดก็น่าจะเป็น KOI the แต่ว่า ตอนนี้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้ว จะต้องเข้าในเมืองถ้าจะไปกิน
อาทิตย์ละแก้ว อา โอ้ KOI the ก็อร่อยค่ะ ชอบ อันนี้ชอบชาอู่หลงอะค่ะ
อือฮึ ใช่ ชอบ KOI the อ้าว ช KOI the ชอบชานมธรรมดาค่ะ แต่ว่าไข่มุกเขาจะเป็น golden bubble ใช่ แต่ว่าที่จริงก็ชอบไข่มุกดำมากกว่า แต่อันนั้นก็โอเค เพราะชามันอร่อยมาก ค่ะ แล้วอย่างงี้ที่คุณบ้าน เอ่อ ทานชานมไข่มุก รู้สึกว่าตัวเอง แบบเรื่องน้ำหนักเนี่ยสามารถควบคุมได้ไหมคะ หรือว่ามีอาการแบบท้อแท้ไหมคะ บางทีถ้าน้ำหนักมันไม่ลง?
เออ อ๋อ สีทองเปล่าคะ? ใช่ อือ ๆ ๆ อ้อ จริง จริงค่ะ อืม จริง ๆ ถ้าเป็นเรื่องแบบน้ำหนัก หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะไม่มีมานานมากแล้วตั้งแต่แบบ 18 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบว่า ทำให้เราแบบว่าเป็นแบบนี้มาตลอด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเมื่อก่อนอะ รู้สึกว่าตัวเองเป็นคน อ น้ำหนักเยอะ แต่ไม่รู้ว่าเยอะสำหรับ ตอนนั้นมันเยอะเพราะว่า Beauty Standard
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ตอนนั้นคืออายุ อายุเท่าไรคะตอนนั้น?
ตอน ตอนนั้น 16 ค่ะ เยอะไหม? วัยรุ่น
อ๋อ โอ้โฮ! ก็วัยรุ่น วัยกำลังแตกสาว อือฮึ
วัยกำลังแตกสาว แล้วเราอะชอบทานวิปครีมมากค่ะ แล้วแบบเป็นคนที่เหมือน เอ่อ กินแล้วมันลงขาอะค่ะ
ค่ะ

โดน harass บ่อย แต่ว่าที่ใส่นี่คือใส่นอกจิมด้วย แล้วก็ในยิมด้วยเหรอคะ?
ถูก ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ๆ คือแบบในยิมก็ยังจะไม่ใส่อะไรแบบนั้น ไรเงี้ย เพราะว่าแบบไม่รู้ว่า รู้สึกแบบไม่ค่อยดีเท่าไร อะไรเงี้ยค่ะ แบบปลอดภัยไว้ก่อน อะไรประมาณเนี้ย
อ๋อ อือฮึ อืม แต่ที่จริงก็เคยคิดว่าแบบทำไมประเทศไทยไม่มียิมสำหรับผู้หญิง ที่จริงเราควรจะมีแบบ ใช่ แบบเฉพาะผู้หญิงอย่างเงี้ย มันจะรู้สึกปลอดภัย
ใช่ไหม ใช่ไหม?
น่ะ แนวคิดธุรกิจค่ะ คุณหมวกทำเลย <chuckles> ยิมผู้หญิง อืม เฉพาะผู้หญิง ฉันก็บ่น บางทีผู้ชายเขาเล่น มันมีตอนหนึ่งที่ไปเล่น แล้วก็เรา เขาเล่นเครื่องนี้ แล้วเขาไปเล่นเครื่องนั้น ใช่ไหม แล้วเราก็เลยไปเครื่องนั้นที่เขาไม่เล่นแล้ว แล้วเขาบอกว่า อ๋อ ยังใช้อยู่ เพราะว่าฉันทำ double set คือแบบ double set อะไร <chuckles>
<chuckles> เออ ทำจริงใช่ไหม? เออ ถึงว่า เออ จริงด้วย จริงด้วย เป็นไอเดียที่ดีค่ะ อือฮึ อืม อือ ๆ ๆ
เธอแบบ กลายเป็นว่า เธอแบบค้าง 2 เครื่องที่คนอื่นใช้ไม่ได้อะ ไม่รู้ว่าผู้ชายออกกำลังกายแบบแปลก ๆ เหมือนเขาจะแบบ
อือ ๆ ๆ
เขาตั้งใจมากเกินไปอะ <chuckles> เลยอยากจะ ใช่ แต่แบบ ถ้าออกกับผู้หญิงคือเหมือน เหมือนบางที เหมือนเขาเล่นเครื่อง เครื่องหนึ่งนานมาก หรือว่าเขา เขา เขาเยอะ เขา อืม
อ่า จริง ๆ ๆ มันดูเป็น นิดหนึ่งนะ <chuckles> เขาบ้าพลัง <laughs>
ใช่ ก็เลยแบบ แต่ แต่ผู้หญิงก็คือ อะ เสร็จก็คือเสร็จ แล้วก็นู่นนี่นั่น คือมันแบบ ไม่รู้อะ
เออ เออ ๆ
ผู้ ช ผู้หญิงไม่ได้อยู่นานขนาดนั้น เท่าที่ดูผู้ชาย คืออยู่ในยิมนานมากด้วย แล้วก็ใช้เครื่องหนึ่ง นาน อือฮึ
จริง เขาน่าจะแบบ จริง เขาน่าจะปั้นไหม ปั้นกล้าม อะไรเงี้ยค่ะ เราอาจจะเอาแค่แบบลีน ๆ พอ ไม่ต้องแบบกระชับ ไรงี้ไง เออ <chuckles>
ใช่ เขา อา เขาก็เลยหลายเซ็ตหน่อย แต่ว่าก็นั่นแหละ ถ้า ถ้ามีก็จะดีนะคะ ถ้าเป็นยิมผู้หญิง เฉพาะผู้หญิง อืม ค่ะ
ดีค่ะ ดี อืม อืม ๆ ๆ ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ คุณบ้านวันนี้ที่มาแชร์ความท้อแท้ <laughs>
เช่นกันค่ะ <laughs> ค่ะ โชคดีนะคะ
ค่ะ